Ciao. Allora senti, avrei una domanda da farti, uhm, c'è mai stato un momento della tua vita dove, mhmm, hai cercato di cambiare look, ehm, magari per sentirti più sicuro?
Dimmi. Sì, c'è stato. Allora, in realtà, bisogna fare un salto indietro nel tempo, diciamo, perché quando ero in terza media io proprio non mi piacevo per niente. Ah, vabbè, avevo anche l'apparecchio, insomma, cioè, tutta la questione anche dell'età, ero un po' magrolina, eccetera, eccetera, e avevo i capelli un po' indisciplinati perché io li ho sempre avuti un pochino mossi, no, e allora, per cercare di, uhm, somma, migliorare un po' la mia situazione, insomma, è anche l'età, eh, dovuta all'insicurezza, ho deciso di farmi i capelli corti. Però mi piaceva molto il taglio corto di Victoria Beckham, che ai tempi era ancora Victoria Adams, delle Spice delle Spice Girls, che aveva fatto i tagli, capelli corti, no, e allora andai dal parrucchiere e gli chiesi: “Guarda, cerca di farmi i capelli come lei.” Per sentirmi un pochino più un po' più sicura, un pochino più a mio agio, diciamo
Mh-mh. Okay. <chuckles> ci sta. Okay. Sì. Okay. Ah, bello però. <chuckles> Sì. Sì. Mh-mh. Ha funzionato?
Per un pe breve periodo; poi <chuckles> poi purtroppo, ehm, diciamo che, ehm, i capelli sono cresciuti come cresceva no, non mi piaceva proprio, quindi sono andata di nuovo a farmeli tagliare ma insomma, diciamo che poi, ehm, l'ann 1 anno e mezzo dopo, quindi verso i 14 anni abbondanti, fine della prima liceo, ehm, decisi di insomma avevo già iniziato a farli crescere e decisi di farmi i primi colpi di sole biondi, <tsk> perché sono castana chiara abbastanza chiara, e quindi decisi di farmi i colpi di sole biondi; e da lì devo dire che le cose poi sono sono notevolmente migliorate.
<chuckles> Okay. Mh. okay. Mh-mh. Sì. Okay. Quindi diciamo che da quel momento hai acquisito più autostima?
<clicks tongue> Sì, devo dire di sì, perché nonostante portassi anche, appunto, sempre l'apparecchio fisso che non è mai proprio una dose di autostima, ehm, ehm, diciamo che avevo preso anche un po' più di peso quindi ero un po' meno stambecco, avevo i capelli un po' più l avevo i capelli lunghi bion biondi, quindi quello sì, mi ha aiutato veramente, veramente tanto. Mh, e da quel momento ho mantenuto i capelli biondi da sempre. Anche lì
Mh-mh. Sì, certo. Okay. Quindi questi vi Quindi diciamo che questi piccoli cambiamenti hanno fatto proprio la differenza, ovvero, ehm, rispetto al passato hai acquisito molto più, uhm, anche autostima, no?
Sì. Sì, devo devo dire di sì, anche perchè, ehm, insomma io ho portato i capelli biondi lunghi per un sacco di tempo, poi vabbè nel giro di gli ultimi 6-7 anni ho deciso un po' di di tagliarli e e, se posso dirti, un altro, ehm, diciamo cambio di look un po' meno radicale però comunque sempre efficace è stato farmi la frangia, qualche anno fa.
Mh-mh. Sì. Ah. È stata una bella scelta o no?
Allora me la sono fatta un po' prima del del covid, quindi era il 2019, se non sbaglio. Sì, eh, perché poi il 2020 è stato diciamo l'anno X; e l'ho portata fino al 2024, quindi l'ho portata per 4 anni e mezzo. Sì. Sì, ehm, devo dire che la tentazione di rifarmela c'è sempre, perché è stato sì, mi è piaciuto un sacco farmela e devo dire che anche a livello di autostima cioè autostima insomma mi ha mi piacevo mi piacevo molto. <smacks lips> Ho deciso di lasciarmela crescere perché, uhm, persone a me molto, molto vicine, molto care mi dicevano: "No, staresti meglio senza, provo a fartela crescere", e quindi adesso sono quasi 2 anni ormai che non ce l'ho più.
Sì. Ah, anche tanto. Sì. <chuckles> Okay. Sì. Okay. No più che altro te l'ho chiesto perché molte persone che si fanno la frangia, ehm, tendono a fare questo questo passo ma poi si pentono quasi subito. La trovano più come una sfida ecco nel nel provarla.
Mh-mh. E io no sono un po' come Taylor Swift, no, che si è fatta la frangia ormai più di bah, saranno almeno u 11, 12 anni che porta la frangia Taylor Swift, e se la toglie forse solo occasionalmente quando si fa delle pettinature particolari, sul red carpet se la toglie e se la porta indietro, però tendenzialmente ce l'ha da tantissimo tempo lei la frangia. E
Ah, che bella. Mh-mh. Sì. Sì. Quindi, ehm, diciamo che te, ehm, per il look no, per sentirti più sicuro hai magari un modello da seguire oppure tendi ad ascoltare i giudizi dell'altri?
Mh-mh. Ma guarda non ho modelli da seguire. Uhm, un non è che se la celebrities del caso che magari trovo particolarmente carina eccetera, si fa la frangia o si fa i capelli di un certo tipo allora la voglio copiare perché sono anche abbastanza grandicella, non non non seguo più no è la cosa di Victoria Beckham okay, ai tempi era Adams è capitato che avevo 13 anni, adesso è un po' diverso; però, <smacks lips> ehm, la frangia mi è sempre molto, molto affascinata no? Infatti anche durante l'università me la sono fatta e lì l'ho tenuta poco, 1 annetto scarso, però ammetto che mi ha sempre mi è sempre piaciuta molto, sarà che quando ero molto piccola mia mamma quando ero piccola tipo all'asilo, così, mia mamma me la faceva sempre no, alle bambine spesso si fa quando sono piccine. E quindi mi è sempre un po' un po' piaciuta e devo dire che, appunto, un qualche anno fa ho detto: "Sai che c'è?" Non la portavo da almeno 10 anni
Mh-mh. Mh-mh. Certo. <chuckles> Sì. Sì. Sì. Sì, sì. Ah, okay.
ho detto: "Sai che c'è: me la rifaccio". Ehm, quindi e mi è piaciuto un sacco, mi sono trovata diciamo super bene, ehm, quindi me la sono tenuta per, eh, quasi cinqu 4 anni e mezzo buoni, se non che appunto, te l'ho detto, alcune persone a me molto vicine m'han detto: "Dai toglitela, prova a fare, uhm, qualcos'altro", e allora l'ho tolta.
Molto. Okay. Eh, un bel una bella durata. Eh, diciamo quindi che, mhmm, questo giudizio che magari ti è ti è stato dato da altre persone, ehm, per te conta tanto, ehm, oppure no?
Però Mh-mh, mh-mh. Ma dipende ti dirò. Ehm, alcuni mi hanno anche detto che, ehm, potrei provare a tornare del mio colore naturale no? Eh però questa cosa per esempio non la voglio fare, perché a parte che comunque io non è che da scura, capelli neri come la pece mi sono fatta bionda, comunque ho sempre avuto i capelli abbastanza chiari, un castano abbastanza chiaro, quindi i colpi di sole non sono poi un trauma particolare anche perché ho la pelle molto, molto chiara quindi non è un problema. Detto questo alcuni mi hanno anche detto: "Ma perché non provi a tornare del tuo colore naturale?", Ecco su quello non vogl per ora non transigo.
Mh-mh. Sì. Ah okay. Mh-mh. Sì. Ah, okay. <chuckles> Rimani bene così.
Per r non transigo. Diciamo che sulla frangia almen dopo un tipo 1 anno e mezzo, 2 che l'aveva hanno cominciato a dirmi alcune persone: "Ma dai toglitela, ma dai toglitela, ma dai toglitela", incluso mio marito, mia sorella gemella, e allora ho detto: "Vabbè dopo 2 anni e mezzo che mi insistete e facciamocela crescere 'sta frangia dai".
Mh-mh. Mh-mh. Sì. Però, quindi da quanto ho capito non è che contano tantissimo preferisci, più vederti bene da sola che magari ascoltare il giudizio altrui.
Mhmm, no non conta. Sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente. Assolutamente.
Ehm, quindi diciamo che a te non è mai capitato di cambiare, ehm, per compiacere qualcuno, ehm, magari se è successo poi te ne sei pentita?
Non è mai successo, però con ho delle amiche, che tipo, non si tagliano i capelli pe uhm, che tagliano i capelli, non dico molto corti, perché capisco che s possa essere anche una scelta quella, insomma, che cambia molto l'aspetto di una persona, però, per esempio i loro compagni, i fidanzati eccetera, preferiscono che loro abbiano i capelli ben insomma, oltre le spalle, e quindi loro non se non si tagliano i capelli perché il loro fidanzato, marito, eh, vuole preferisce che loro abbiano i capelli lunghi. Questa cosa
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Quindi hanno paura del giudizio?
Sì però, ones posso dirti onestamente, capisco che se hai i capelli a mezza schiena e te li radi a zero, uhm, chi ti è vicino abbia qualcosa da ridire, questo è normale, no, però in capi però onestamente se soprattutto è il tuo fidanzato, tuo marito da parecchi anni, da parecchio tempo, penso che, pr provare anche un nuovo colore di capelli okay se sei nera come la pece e diventi blu, anche lì posso posso capire che qualcuno abbia da ridire, però se hai capelli non so, poco oltre le spalle e te li tagli sotto l'orecchio, io non la vedo come qualcosa che, uhm, debba generare, tra virgolette, "scontri" da parte di qualcun altro, o comunque, tu debba sentirti in difetto per averlo fatto; poi certo, appunto come ti dicevo, se hai i capelli lunghi a mezza schiena e tagli a zero quello potrebbe f eh,r però, insomma
Beh certo, là è un bel cambiamento. <chuckles> Mh-mh. Erto. Erto. Ma no. Mh-mh. Vabbè, certo. Ma anche perché i capelli ricrescono, quindi la fine un piccolo cambiamento ogni tanto ci sta, ma, mhmm, senti, mentre la prima volta che hai cercato proprio di cambiare look per sentirti più sicura
Esatto. Esattamente, esattamente. Mh-mh.
quali sono le sensazioni che hai provato? Ovvero sei stata ansiosa, magari sei stata insicura, hai avuto paura che, magari, neanche ti piaceva quello che, magari, saresti andata, uhm, a provare o a fare.
allora, quando uhm, ritorniamo alle medie quando mi tagliai i capelli, ammetto che non li avevo cortissimi cioè non li avevo lunghissimi scusami, quindi tagliarli più corti, decisamente più corti, non è stato un grande trauma; ovviamente io non non piacendomi tanto, no, avevo un po' paura che avrei peggiorato la situazione quello ammetto, però in realtà così così non è stato; quando invece mi sono fatta i colpi di sole, quindi 1 anno abbondante dopo, i capelli erano già decisamente più lunghi, ammetto che lì sarà perché all'inizio ci sono andata cauta, quindi erano solo colpi di sole di una tonalità, sì, un po' più chiara, ma un po', ammetto che no, non avevo particolarmente particolarmente paura. E poi da lì tutto ciò che è arrivato, quindi mi son fatta la frangia più volte nella nell'arco della della vita così no perché vabbè, la prima volta quando me la feci appunto la prima volta da cioè non l'avevo più da quando avevo 9 anni, quindi poi me la sono fatta all'università, quindi era passato parecchio tempo, ammetto che lì il timone di non stare bene mi era venuto però, an la frangia la togli facilmente cioè dopo 2, 3 settimane che non la tagli più a meno che non sia quella da hipster a metà f fronte, ma non era il mio caso, quindi dopo anche 2, 3 settimane che non la tagli, te la puoi mettere da un lato e insomma non è chissà che cambiamento, però anche in quel caso diciamo che l'ho sempre trenuta tenuta per almeno 1 annetto, e poi l'ultima volta quando l'ho fatta nel 2019 l'ho tenuta per più di 4 anni invece in quel caso.
Mh-mh. Okay. <chuckles> Sì. Mh-mh. Ah, okay. Sì. Mh-mh. Sì. <chuckles> ci stava, sì. Certo. Ricresce. <chuckles> Sì. Okay. mamma mia! Sente, mentre ci sono alcune volte, che magari si cambia anche look, no, uhm, non so se ti è mai successo, uhm, s magari in un momento tuo della tua vita, uhm, ti trovi in una situazione, magari, uhm, proprio di cambiamento che, mhmm, vuoi cambiare no, e per non so se magari, uhm, per mhmm, ti trovi in in una situazione di difficoltà, e quindi per cercare di sentirti un attimo più sicura t cambi look, non so se magari ti è capitato.
Si. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Allora, di cambiare look propriamente cioè come abbigliamento, proprio stile? Quello no, quello no, devo dirti di no, ho sempre, ehm, mante son sempre stata molto, molto coerente con le mie scelte stilistiche, come insomma appai appaio agli altri, però diciamo, che per sentirmi a volte più sicura, o comunque per piacermi di più, perché magari stan non so esco da una brutta influenza, piuttosto che da un problema di salute abbastanza importante eccetera, e quindi ho passato giorni, o settimane intere a vedermi decisamente non in forma, sicuramente il trucco aiuta, essendo anche una ragazza
Sì, okay. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Tantissimo, sì.
truccarmi di più, magari mettere un rossetto più vivace, e un po' più di matita scura intorno agli occhi, quello sicuramente l'ho fatto, e ogni ta cioè, io non amo truccarmi tantissimo, però ammetto che quando mi sento un non mi piaccio, o anche proprio, ehm, emotivamente non mi sento al mio meglio, truccarmi un po' di più è un aiuto notevole, sì.
Mh-mh Certamente, quindi, uhm, diciamo quale sarebbe un un consiglio che daresti a una persona, uhm, che magari, inizialmente ha paura di cambiare look, uhm, per il fatto che potrebbe pentirsene subito dopo? Uhm, cosa diresti?
Allora, direi di non andare sul cambio radicale, perché appunto se hai i capelli molto lunghi e te li fai cortissimi, è vero che ricrescono, ma per riaverli lunghi ci vuole un po'; fare qualcosa di graduale, che però a cui pensi già da un pochino e che dici: "Caspita lo voglio fare." Ma che non sia un cambiamento proprio drastico, qualcosa di graduale, che però diciamo ti aiuti a vederti in modo diverso penso.
Mh-mh. Mh-mh. Okay. E soprattutto, magari anche di, uhm, non ascoltare le persone che magari ti dicono vestiti in un certo modo, è giusto che ognuno abbia una propria opinione, no?
Esatto. Esatto. Esattamente, come cos cos sono assolutamente d'accordo su questo <chuckles>
Allora ti ringrazio per la chiacchierata, è stata veramente interessante, e ti auguro una buona giornata.
Grazie a te! A